あの、今日はちょっと、相談があるんですけれども。
はい。
えっと、就寝前にですね、もうほんと、なんかもう、いけないって分かってるんですけれども、まあついついスマホをね、見てしまって。ああ、眠れなくなっちゃうんですよね。
うん。 うん。 うん。 なるほど。これは結構、最近のあるあるですよね。
うん。
ううん。こう、どうですか？その、スマホで夜、こう、就寝前にね、こう、手放せないっていうことなんですけれども。あの、と主にどんなことをしてスマホでそ、あ、スマホでね、どんなことをして過ごしてますか？
はい。 あ、私は結構、YouTube が多いんですよね。
うんうん。なるほど。どうですか、ショート動画とかですかね。あとはこう、長いの
あ、ショートも観てるんですが、そのうちに、こう、だんだん、あの、うまくあれ毎日ねアルゴリズムって、うまくできてるんですよね。ショートって、やめようと思うんですけども、それをやってるうちに、だんだんこう、それに関連したような、面白いものが出てきて。それで観始めて、なんか、だんだんだんだん、大体止まらなくなって、1時間2時間観ちゃいますね。うん。
うん。 はい。うん。 うん。 うん。 そうですよね。それこそこう、ショート動画ってね、こう、終わりがないというか。次にね、どんどんこう、スワイプしていくので、ちょっとこう、キリがいいところがないっていうのが、難しいところではありますよね。
そうそう。 そうなんですよね。それでだいたい、まあ、23時くらいにこう、ベッドに入って、まあ、1時間くらいは、まあ、いいかって思って。まあ、少なくともこう「日付が変わるまでに寝よう」とかって思うんですけれども。ま、気が付くと、はい、1時間どころかね、2時間とか経って、もっと経ったりとかすると「うわ、しまった、いちじ過ぎてるぞ。」みたいなことも結構あって。うん。
うん。 ああ、ね。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん、なるほど。でもその、スマホで YouTube を観る時間っていうのは、ベッドの上で観ることが多いですか？
そうですね。あの、やっぱりこう、横になるっていうのがこう、自分の中でもまあ、リラックスできるなっていうのがあって。やっぱスマホは、なんかこう、ベッドの中で、ゴロンと寝ながら見るっていうのがこう、好きなんですよね。
うん。 はい。 うーん、なるほど。どうですか、それでこう「あ、やばい、もう寝なきゃ」ってなって、こう、スマホをね YouTube を消して、こう、じゃあ、電気消して寝ますってなった時に、すぐ、スッとこう、入眠に入れるタイプですか？それとも、ちょっとそこから時間かかります？
うん。 いや。 これが入れないんですよ。
うーん。
それで実は、あの、市販で売ってる睡眠剤ね、あの、睡眠導入剤ってあるじゃないですか？
はい。あの、メラトニンみたいなやつですか？はい。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
うん。 うん。 ううん。 なるほどなるほど、そうなんですね。こうね、睡眠導入剤、こう、つね、強さとかがあったりするのでね。こう、ちょっと、あの、強いのを飲むと こう、ぐっと眠気は来ますけれども。その代わり、こう、ちょっと、起きづらかったりっていうね。こう、ちょっと、副作用もあったりなんかするので。まあちょっとね、使いすぎには注意ですよね。うーん。
ああ、そうですよね。うん。
どうです？この、今までその、まあ、自分ご自身でね、こう、スマホをちょっと、ず寝る前、結構使っちゃってて。ね、手放せてないなっていうのを、こう、ね、気づいてらっしゃると思うんですけれども。ちょっとこれを減らそうとかってしたことって、今までありました？
結構、実は頑張ったりもしたんですよね。あの、えっと、ま、なんか、ままあ、目覚ましっていうか、そのね、あれをつけて、例えばあの、30分でやめようとか。それ終わったら、うん、あの、もう寝ようとかね。あの、おお、スマホをやめて本にしようとかね。あ たら、なんか本にハマって、なんか目が冴えちゃったとか。
うんううん。 はあ、なるほ ふんふん。 うん、なるほど。 うん。 ああ、なるほど。まあね、その、スマホだとこう、ブルーカッブルーライトがね、あったりするので。こう、目にも良くないしっていうので、こう、本にしたら、本が面白すぎて、ちょっと、気持ちが入り過ぎてしまったんですね。
そうですね。とか、一応なんかあの、カモミールとかね、あの、飲んで、まあちょっと、リラックスするまあちょっと、なんでしょうね。まあ、ヨガじゃないですけども、ストレッチみたいなもして寝ようとかって、思ったこともあったんですけれども。やってもあんまり、効果がないなとか思って。
うんうん。 はい。 うん。 うん。 はい。 うん。 なるほど。そうするとね、こう、ちょっとね、あの、こう、やっぱり効果がね、こう、目に見えないとね、こう、継続するっていうのは、難しいですもんね。
なんかね、ちょっと意欲がね、こう、うーん、なんですよね。
そうですよね。確かに。うん、なるほど。では、ちょっとね、こうい今日お話をこう聞かせていただいた中で、ちょっとこう気になった点なんですけれども、そのベッドの上でこうスマートフォンをね、こう触られて、あの YouTube をね、こう寝る前に見るっていうことなんですけども、そのスマホを使うその YouTube を見る場所っていうのを、こう寝る場所ではないところに移してみるっていうのって、できたりしますかね？
はい。 ああ、例えばこう居間のソファーとかそういう感じですかね？
あ、そうですそうです。それこそ、このあの、ベッドをこう寝るためのものっていうのを体がこう認識すると、こうちょっと入眠しやすくなるってこう言われてるんですよね。それこそそのベッドの上で、例えばこう、ま、テレビを見たりだとか、なんかちょっとお菓子を食べたりとか、YouTube を見たりってしてしまうと、そのベッドが寝る場所っていうのがこう体が認識しないので、ちょっとこう寝るまで時間がかかるっていうのもあるかもしれないですね。うん。なのでこうベッドにうん、ベッドに行くときはもう寝る時だけっていう感じにこうちょっと変えてみたりとかすると、もしかしたらこう体が寝るモードに寝室に入ったらなるかもしれないですね。
はいはい。 あ、それはなんか面白い、うん。 あ、なるほどね、こう体にこう覚えさせるっていうことですかね。うんうんうんうん。
そうですね。あのそれこそこうね、あのこの場所に行ったら、例えばもう寝室に入ったらもうスマホは触らないとかっていうルールをちょっと作っていただいて、うん、スマホをそうですね、もうスマホはちょっと禁止にして、もうここに入ったら、この部屋に入ったらもう寝るだけだっていうような状態で、ちょっと寝室で過ごすっていうのをもしかしたらやってみたらちょっとだけ入眠が早くなるかもしれないですね。
うんうん。 あ、そうですね。それはね、試したことなかったですね。ああ、はあはあ。
あ、ほんとですか？うーん、そうですね。なんかね、やっぱりこうあのね、こう寝る前だとね、ついついこうスマホで見たくなっちゃいますもんね、こうリラックスしてる状態でやっぱり見たいので、こうちょっとベッドの上でね、したくなっちゃいますけれども、もしかしたらちょっとね、こういう、あの小さなところを変えると、ちょっとね、寝やすくなるかもしれないですね。うん。
あ、そうですね。確かにあのなんだろう、よくね、人間って潜在意識があるっていう風になんか聞いたこともあるので、ま、その自分の中でこうスマホを持ってベッドに行くことでなんかもしかしたらね、あ、スマホこれからベッドイコールスマホで楽しむみたいなね、なんかそういう意識になっちゃってたのかもしれないなって今聞きながら思ったので、逆にそうですよね。それをこう自分の中で無意識かあれかわかんないですけど、まあ、ま、ベッドにはスマホを持ってかないっていう風に、ま、実際にたい体でそうやってやってみたら、ああ、そうですね、ま、スマホを置いて、夜になったらじゃあベッドに行ったらまあ眠るんだっていう風なことをこう自分の中でこうね、無意識にも思ったら確かに効きそうな気はしますね。うんうん。
ううん。 うん。 うーん。 うん。 うん。 うんうん。 うん。 そうですね。それこそ、ま、このもう何時にベッドに行くっていうように、ま、ず、ルールを決めたらもうその状態からもうスマホはもう触らないっていうように、もう充電してしまうとか、うんっていうのでも、こうちょっとね、充電する場所とかもこうちょっと遠めにしておく。とかってすると、あの、ま、夜こう寝ながらちょっと触るっていうのもちょっと難しくなるので、っていうのでね、ちょっとこう便利さからかけ離れてみたりとかね、すると、もしかしたらね、こうちょっと物理的にちょっとスマホにこう手が伸びづらくなる状況を作ってみるっていうのもあるかもしれないですね。
うんうん。 うんうん。 うん。 うんうん。 うんうん。 そうですね。こうなんか眠気がおそるま襲うまでなんかこうつい見てしまおうとかって思うと、結局なんか眠れなかったりとか、そうですね、なんかあのなかなかこう聞きながら寝落ちしちゃうってこと私あんまりなかったんですね。だ、だから寝るまで待ってるみたいな感じだったので、それでなんか時間が経てば経つほど、こう自分の中で、ま、焦りもあったり、ま、眠れないからもういいかって開き直るかとかなんかそっちになっちゃってたので、そうですね、ベッドのところにそもそもスマホを持ってかなければそうですね、そういうことって起きないなって思ったので、いいかなって思いましたね。
うん。 うん。 あ、そうなんですね。 うんうん。 うん。 うーん。 うん、そうですね。ちょっとやっぱりこうルール作りをしていくことで、こうちょっとね、スマホにこう手が伸びづらくなると、ね、こうちょっとだんだんそれに慣れてくるとこう少しね、こうスマホとのね、こう距離がちょっと保てるのかななんて思いますけれども、なかなかね、やはりこう便利ですし、ね、楽しいですし、あの手軽ですしっていうので、なかなかこうね、ちょっとあの無意識のうちにね、こう触ってしまっている方とかも多いと思うので、ちょっとね、やっぱりこういう少しのルール作りっていうのは結構大切かもしれないですね。
うんうん。 うーん。 そうですね。す確かに少しのルール作り、そうですね。やっぱルールがないとなんか気持ちだけじゃね、動かないですよね。うーん。
ね、それこそ、すあの充電のポイントとかっていうのも結構さ例えばあの、すこうベッドのね、あの枕元の横にこう充電器を差してる方が多いですけれども、そうじゃなくてこう部屋のはじっことか、ちょっとこうベッドから出ないと触れないようなところで充電をするとかってすると、ま、寝てる時にはベッドに入ってしまったらもう触れないですし、あと朝アラームが鳴った時にベッドから出ないとアラームがこう押せなかったりするので、ま、起きやすいっていう面もあるかもしれないですね。
あ、そうです。私もそうです。 ああ。 はいはい。 うんうん。 あ、確かにそうですね、あの、うんうん。遠くにしてればね、うん。
うん。 はい。そうですよね。うん、なかなかね、こう就寝前特にこうすね、ショート動画とかだと、どんどんどんどんこう新しい動画が出てくるので、脳がね、結構こうフル回転で、ね、見てる間もこう動いている状態なので、うーん、こうね、就寝あのしづらいなってあのなってしまうと思うので、ちょっとね、そういった感じであのちょっと寝る前、じゃあもう1時間前ぐらいにはもう触らないでおこうっていうちょっとルール作りをして、はい、スマホとの距離をちょっとね、取ってみてるいただけるといいかなと思いますね。
今1時間前っておっしゃったんですが、やっぱり就寝前ってこうどのくらい前からスマホって止めた方がいいんですかね？
しょおそらく就寝前だと、ま、1時間から2時間前ぐらいで、ちょっと取れれば、ま、あとはね、その間にもうちょっと何をするかがちょっと難しいですけどね。うん、例えばこうちょっと瞑想をしてみるとか、それこそで、そこでストレッチを入れて、そのまま寝てみるとかっていうので、うん、ちょっとそんな風にはい、夜の時間をね、ちょっとスマホなしの時間が少しでもね、増えると、もしかしたらこうね、ベッドに入った時にスッと寝れるかもしれないので、うん、ちょっとね、お試しいただいてもいいかなと思いますね。
<chuckles> うんうん。 うーん。 はい。 うんうん。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
はい、是非やってみてください。
はい、うん、今日はね、あのほんとに親身になってね、あの色々と聞いていただいてね、具体的なアドバイスをいただいてほんとに助かりました。どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。ぜひ試してみてください。
はい。